Di persone: "No," con la mano in testa: "No, neanche stavolta, no." E, ehm, davanti a me poi c'erano gli amici, i compagni, ac vanno loro sì, le lezioni, tutto qua "No mannaggia, niente, non l'abbiamo passato" sì, nulla niente. Dico: "Pensa un po' se l'ho passato io," no?
<sighs> Aiuto, tutti disperati. Uh, mamma mia. Eh Quelli che avevano fatto le le ripetizioni, okay. Sì, sì, sì, sì. Anche loro? Ma mia sa <chuckles> Le speranze cominciavano a scemare sempre di più.
Eh, eh, cioè, io oramai, e se sentire <chuckles> una fila di: "No mamma mia, mannaggia, aiuto, e che, uhm" io: "Pensa un po' se se è andata bene." Quindi cioè, già andavo giusto per per per controllare il mio nome, ecco <chuckles> per scaramanzia dico, ma quando insomma mi avvicino, vedo il mio nome insomma a fianco
Aiuto, eh, eh. Figurati se sia a me è andata bene, cioè, com'è possibile? Eh, e sì, giu <chuckles> per scaramanzia, andiamo a vedere che se no eh sì, assolutamen Mamma. Ah, <sighs> aiut mamma mia. Cioè, da brividi.
superato con 18. Cioè, mi sò fermato ancora, ehm, un pochettino, dico: "Non è che ho letto, magari, qualche rigo sopra, sotto, no." Quindi col dito vado a seguire la linea, la riga de del mio nome, vedo solo: "No vabbè, ma quindi l'ho passato?"
Eh <chuckles> A controllare bene. Certo. Pazzesco.